Fíjate que, eh, esta vez, esta última vez, la verdad que <chuckles> yo no sé, o sea, me dormí con con la ver fue innecesaria. O sea, de verdad que mi cuerpo no podía dar un paso más. O sea, no podía, eh, seguir trabajando, no podía atender, pues a mi familia, la verdad que que mi cuerpo me lo me lo exigió. Fueron 15 minutos, o sea, fueron solo 15 minutos y y creo que mi cuerpo se durmió pensando en que tenía que seguir con estas actividades, ¿no? Entonces, inconscientemente, como que se despertó, eh eh, sabiendo que todavía tenía pendientes. No te no fue necesario poner una alarma, no fue necesario pedirle a alguien que me despertara. O sea, como que, eh, mi cuerpo sabía que tenía pendientes y de inmediatamente, o sea, eh, 15 minutos después fue como que ya, ya, ya, ya fue suficiente. <chuckles> Entonces, te digo, no no es necesario como que poner estas alarmas.
Ujú. Okey. Okey, okey. Okey. Oye, pues mira por lo que escucho estás realmente agotada. O sea, tienes demasiado demasiado trabajo. Ya el cuidar a un enfermo, eh, como de manera diaria, una persona enferma de manera diaria lleva de ti más energía. En México hay un dicho que dice: "Un enfermo se lleva a otro enfermo". Y esto es porque es tan demandante el cuidado que una persona necesita, que a veces se deja de un lado lo que la persona sana requiere, como en tu caso es dormir. Entonces, a mí me suena que de noche también te estás desvelando. ¿Cómo estás manejando el sueño por la noche? ¿A qué hora te duermes? ¿Tienes un horario para dormir? Normalmente, ¿cuántas horas duermes durante la noche?